'N schlechter Umgang für sie dann einfach.
Weil er sie unheimlich schlecht behandelt hat über die Jahre hinweg und sie kriecht immer wieder zu ihm zurück und, ähm, hofft immer, wieder auf diese Beziehung, die er nie mit ihr haben wird. Er nutzt sie halt nur aus, ne, und, ähm, äh, da war ich dann schon nicht so gut drauf. Das war schon mal das 1., erste ich habe aber gesagt: „Okay, aber bitte, du weißt, was dabei rauskommt, ne? Wenn du glaubst, du musst es machen und wenn's dich glücklich macht, dann mach es.“
Mhm. Mhm. Oh je. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Also, es war ihr schon auch bewusst, was deine deine Haltung zu zu diesem Ex war. Mhm, mhm.
Ja, natürlich, natürlich, ja, und, ähm, dann kam sie irgendwann um 11:00 nachts oder so angetüdelt, total betrunken.
Oh, je, mhm.
Und dann musste ich sie erst mal aufpäppeln, ne? Habe ihr dann erst mal wieder was zu essen gemacht und habe sie vollgestopft sozusagen, ne? Ähm
<chuckles> Okay.
und, äh, dementsprechend war natürlich dann auch meine Rhythmus komplett durcheinander, weil ich musste nämlich um 6:00 morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, ne, und dann
Warst du dann a warst du au aufgeblieben, eben um auf sie zu warten, weil du schon irgendwie so 'n Gefühl hattest, dass dass da etwas schiefgeht und du dich dann eventuell kümmern musst? Ja.
Na klar. Natürlich, also, erst mal das und 2., äh, musste sie ja dann auch durch meine Zimmer, um in ihr Zimmer zu kommen. Äh, ich hatte halt so 'n so 'n so 'n, äh, man sagt Rail Road Apartment. Also, das heißt, du läufst durch jeden f jedes Zimmer durch, ne? Es war 'ne große Wohnung, aber ja, genau, und, ähm, na ja, gut, dann war's dann irgendwann Mitternacht und, ähm, sie hatte dann 'n paar Gänge natürlich auch ins Bad, ähm, <chuckles> und
Achso, hm. Mhm. Um zum Letzten zu kommen, ja, ja. Oh je. Oh je. Das heißt dann immer durch dein Zimmer durch auch zum Bad? Oh je. Mhm.
Mhm, und dann wollte sie da auch noch weiter trinken und dann bin ich halt 'n bisschen sauer geworden und habe gesagt: „Also ich muss morgen früh ganz früh raus. Äh, ich habe zu der Zeit grade 'ne 'nen Umzug organisiert für meinen Chef von Paris nach New York, ähm, war unheimlich involviert und musste mich wirklich konzentrieren und, ähm, das war ihr aber vollkommen egal, ne, und da, m da fing's dann schon 'n bisschen an, ne und, ähm, es kam dann am Ende irgendwie zur Spitze, ähm, wo sie sich dann von diesem Ex-Freund Covid geholt hatte.
Verständlich. Aha. Ja, ja. Mhm.